Oo, ano ba tawag do'n, basta yung mga Yes, so, kayo na yung kung kung kaya niyo namang kayo na ang gumawa no'n, ah, mas makakamura kayo kasi yung raw materials, ah, I I mean yung raw materials na bibilhin niyo, eh, do'n mi ko mismo sa kung puwede sa mga slaughter, slaughter houses o kaya do'n sa mga ano kasi mas sure akong mas mura don, tapos talagang mas ma ma-ko-control ninyo yung presyo ninyo. At ang tapos kailangan niyo ding i-consider yung parang mga backdraft, 'di ba yung mga kum parang nakaka-entice din sa mga tao kasi ah, at tapos yung puwesto dapat siyempre malinis tingnan 'di ba, yung hit maaliwalas tignan, oo yung parang
Mga hotdog, ah, hot silog, longsilog. Hmm, okey. Ay, oo naman. Hmm, okey.